Anladım, peki hiç böyle uykunu olumsuz anlamda etkilediğini fark ediyor musun? Eee, bir hani bilimin söylediği gibi, ııı, yoksa yo, beni hiç etkilemiyor. Ben gayet de mis gibi bakarken böyle gözlerim kapanıyor. Orada mır mır mır da konuşurken, aaa, sızıp gidiyorum mu diyorsun? Hıh.
Hı hı. Evet, anladım. Evet, evet. <chuckles> Aynen öyle. Tabii, iii, günlük yorgunluğuma göre bazen değişiyor bu durum ama böyle hani 1 saat boyunca yatakta telefona baktığım zaman kesinlikle uyku kalitemin düştüğünü ve uykuya dalma sürecinde zorluk yaşadığımı hissediyorum. Hani gö göz sağlığı olarak da çok kötü etkiliyor bence. Hani bazı insanlar hiç etkilenmiyor bu durumdan. Ama mesela, eee, benim gözlerimde bozukluk yaratan ana etmenlerden biri olarak ben bu sosyal medyayı ve bilgisayarları, telefonları görüyorum. Yani sürekli bakıyorsunuz, gözünüzü kırpmıyorsunuz, gözünüzde böyle bir, iii, gene genelde göz kendi kendine bir sıvı salgılar o nemli ortamın sağlanması için. Onu mesela sürekli bakmadığınız zaman gözünüzü kırpmadığı zaman o salgılanma süreci daha yavaşlıyor ve gözünüzde kuruluk oluşuyor mesela. Benim gözümde kuruluğun ana sebeplerinden bir tanesi buydu.
Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Doğru. Hıı, anladım, bayağı teşhis konuldu, değil mi? Yani damla falan mı kullanıyorsun gözün için? Hımm. <clears throat> Anladım, geçmiş olsun. Iıı, umarım e en kısa sürede tekrar, ııı, <clears throat> sıvı sağlığına ulaşır ama gözlük kullanıyorsan buna geçmiş olsun diyemeyeceğim; çünkü o artık her her geçen sene biraz daha belki, eee, ilerleyecek ya da belki de kontrolde aynı seviyede kalmaya devam edecek ama gerilediğini pek, eee, duymadım, görmedim. Evet, peki, <clears throat> eee, biraz da, eee, kuşak farkı, ııı, ve jenerasyonlar arasındaki, ııı, farkla, ııı, bu teknolojik aletlerin kullanımı, ııı, ya da işte, eee, ekran iletişimini konuşalım isterim. Eee, sen hani bir kuşağı temsil ediyorsun, senden önceki kuşaklar var, senden sonraki kuşaklar da var. Eee, bu kuşaklar arası hem kendin, senden öncekiler hem de sende so senden sonrakilerrin, eee, teknolojiyle iletişimi, bildirimler ve işte hani ekranlarla muhataplığı hakkında ne düşünüyorsun, nasıl bir kullanım var, özellikle yaşlıların sosyal medya gibi yerlerdeki etkinlikleriyle ilgili ne düşünüyorsun? Ya da senden gençlerin ya da senin jenerasyonun? Biraz böyle karşılaştırma yaparak görüşlerini anlatır mısın bana?
Evet, evet. Tabii, tabii. Aynen öyle, göz doktoru koydu. Tabii ki, aynen öyle. Damla ve gözlüğüm var şu an, onları kullanıyorum. Teşekkür ederim. İnşallah. <chuckles> Evet. <chuckles> Evet. Düzelmiyor. <laughs> Belki de. Belki de. Evet, kesinlikle. Tabii ki. Hı hı. Evet, tabii ki. Tabii. Hâliyle, evet. Evet, hı hı. Tabii, hı hı. Evet. <chuckles> Tabii.